Olha, eu queria falar sobre uma coisa, assim, que tem me frustrado um pouco, sabe? Até queria pedir um pouco de ajuda, um conselho, assim, porque eu eu sei que eu preciso me exer exercitar, eu sei, eu realmente sei que isso faz muito bem, eu sei que me ajuda fisicamente, com certeza, né, mas também emocionalmente, mas eu não tenho motivação pra começar e, assim, muito menos pra continuar. Na verdade, eu até comecei, eu me inscrevi na academia, eu fui, fui 1 semana, fui 2 semanas, na 3ª semana eu já comecei a ficar mais preguiçoso, já não queria ir, e aí eu parei de ir já faz umas 3 semanas que eu não vou, sabe?
Sim. Sim. Hã. Aham. Hã. Aham. Então tem 3 semanas que você tá com falta de motivação pra ir.
É, e aí parece que sei lá, parece que eu fico super entusiasmado por uns 2 dias, hum, sei lá, alguns dias e depois eu perco a vontade total, assim, sabe, eu não quero mais fazer, eu fico enrolando, eu arranjo desculpa, sabe? E aí, eh, e tem dias que eu até acordo muito decidido, eu falo: "Não, hoje eu vou na academia, hoje eu vou fazer isso, blá-blá-blá". Mas aí quando chega no momento de ir pra academia ou fazer o exercício, eu eu fico muito travado, com vontade de ficar em casa e tal. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, minha rotina é muito pesada, né, pesada, assim, bastante coisa, então a academia fica por último e aí eu consigo i
Aham. Aham. Travado. Uhum. Entendi. Ah, então é por i Ah, entendi, é por isso que você
consigo ir só nove horas da noite, sabe?
Aham. Então você não fica motivado por isso, né, porque você tem várias coisas pra fazer, mas você tem um horário certo pra fazer academia?
É. É, só depois das 21h que eu consigo ir pra academia.
Em você acha que, por ser depois das 21h, você já tá muito cansado?
Eu acho, eu acho que sim, parece que, eh, eu já tô naquela fase assim que eu quero, ai, deitar, tomar um banho, dormir, sabe. Ainda tem que ir pra academia, e parece que vira um peso, assim, pra mim, não parece que vira uma coisa gostosa de fazer ou ai vou ficar Eh, e, tipo assim, fica um fic virou um peso assim pra mim, aí por isso que eu meio que fui parando, assim, de ir, né.
Uhum. Não é pra descansar, né? Tem como você fazer em outro horário, tipo de manhã cedo?
Hum. Então esse é o meu esse é o problema, eu não consigo fazer em outro horário, porque, eh, a a academia que eu vou, né, que, assim, uma academia próxima aqui de casa, próxima, assim, né, eh, ela s ela não não dá pra ir pra eu ir de <clicks tongue> a pé ou de transporte público. Eu tenho que ir de carro.
Hã. Aham. Aham. Ah, entendi.
Eh, porque é é uma é uma região assim que é não tem não tem como eu ir, assim, andando, né. <sniffs> E aí eu acabei ficando motivado, porque os meus amigos estavam supermotivados pra ir pra essa academia, a gente fez o plano, tal. Então eu acabo eu acabo indo com eles, porque eles vão de carro e aí é assim, eh, 10 minutos dirigindo. Então, eles vão eles vão, mais do que eu, mas eu também sinto que eles estão um pouco assim desmotivados também sabe?
Entendi. Aham. E eles estão indo? Hã. Porque seria bom mesmo, né, ter outras pessoas, inclusive aquela pessoa que vai te levar lá, né, porque ela pode te chamar, ela pode porque é mais fácil você ir com outras pessoas do que você se motivar sozinho, né, mas eles também estão desmotivados?
É. É. Exato. Então, e tem um deles que ele já f faz academia há muito tempo, então ele gosta muito de academia e tal. Eh, ele tá sempre, assim, indo, assim, sabe. Ele vai Ontem mesmo ele f foi treinar supertarde, mas ele foi em outra academia, que ele tem, eh, 2 academias que ele vai. Então, ele sempre vai. Mas o o outro, ele já vai menos, assim, e eu sou o que menos vou, <chuckles> sabe. <chuckles> Então, é
Hã. Uhum. E mesmo eles ch chamando você, você não vai?
É, é porque se eu não vou nesse horário assim depois das 21h, eu não vou mais, porque eu já acho extremamente tarde, né? Eh, por exemplo, ontem eu cheguei aqui em casa, que eu estava viajando e tal, ele foi me buscar no aeroporto, eu cheguei aqui em casa assim 23:30h, aí eu fui comer e tal, ele foi pra academia meia-noite.
Uhum. Nossa!
Então ele tem uns horários, assim, muito diferentes do meu assim, sabe?
É verdade, nó.
É, e aí aí eu não consigo acompanhar assim, né?
É. E mesmo Uhum. É porque você acha que você fica muito cansado?
É. Eu fico, e e eu acho que impacta muito no meu sono, porque se eu vou faze se for fazer o exercício, eh, o s o exercício ajuda você a dormir melhor, mas o meu o exercício também é te acorda, né?
Hã.
Ele te dá um up assim, né. Então, eu não eu acabo, eh, demorando mais para dormir, porque depois do exercício eu gosto de, eh, tomar um banho com calma, eh, comer uma coisa leve, sabe? Dar uma respirada. E aí se você vai meia-noite você vai fazer vai dormir que horas?
É. É verdade. E se você trocasse essa atividade da academia por enquanto, né, para começar assim uma coisa mais leve, tipo uma caminhada, sabe? Um ou até uma caminhada de uns 20 minutos por exemplo e depois você vai aumentando aos poucos, só para te motivar mesmo a fazer exercício.
Né. Hum. Hum, interessante. Aham. Certo. Você acha, você acha que 20 minutos por dia já é assim, é suficiente? Porque assim eu não eu não quero fazer exercício para, eh, modificar tanto o meu corpo, ficar sabe, essas coisas assim. Eu quero eu quero pra ficar mais, eh, mentalmente mais
Você não acha que dá certo? É, pois é. Aham.
eh, saudável, para o meu corpo também ficar mais saudável, todas essas questões assim, sabe? Não s não questões f eh, <clicks tongue> estéticas, né. Eu quero mais por questões assim mesmo de saúde sabe? Hã.
Aham. Sim, então. É é você tem que começar de uma forma mais tranquila, para o seu corpo ir adaptando. Então, 20 minutos já é um início, né, toda atividade é benéfica, mas você tem que começar ela aos poucos porque senão o seu corpo também sofre. Como você não está adaptado, você começa com pouco tempo, 20 minutos e vai criando essa rotina de todos os dias e depois você vai aumentando esse tempo. Se te der vontade como você falou que que não precisa de uma academia, né, porque você não quer fazer musculação modificar o corpo e tal. Às vezes, é só uma atividade mesmo dessa, né, e depois você pode, eh, começar a caminhar e depois fazer pequenas corridas. Faz uma corrida de 5 minutos depois você aumenta pra 10 entendeu? E vai aumentando porque o seu coração ele tem que se adaptar também ao exercício, né. Você você às vezes não vai conseguir fazer uma corrida nem de 5 minutos, né.
Uhum. Certo, uhum. Hum, aham. Também sofre, né. Aham. Aham. Hum. Faz sentido. Ah. Uhum, é verdade, né.
Se você é muito sedentário, então você tem que começar aos poucos.
É, exatamente, não aguento nem não aguento nem 1 minuto correndo. <laughs>
Então, então você tem que começar aos pouquinhos, 1 minuto, no outro dia 2 minutos e uma coisa mais, assim. Porque a academia parece que você tem que, eh, chegar até lá, fazer e voltar é muito tempo, né, Você leva o quê, 2 horas pra fazer?
É. Aham. É. É, porque assim oh a gente vai, né. Eh, meu amigo normalmente s a gente sai daqui para estar lá às 21:00hs, né. Então eu saio de casa, sei lá, umas oito e quare quarenta, quarenta e cinco, né. E isso já implica um pouco, porque eu tenho um trabalhinho home office que às vezes eu preciso trabalhar até mais tarde. E aí assim, às 20:00, 20:30, 20:40 às vezes eu não terminei. Aí já é um dos pontos que eu falo: "Ai não terminei vou não vou, vou ficar aqui né, fazendo". Aí enrolo tudo assim, né. Enrolo tudo, aí você vai pra academia, eu eu vou chegar em casa de novo, sei lá
Aham. Pois é.
quase 23:00h.
Nossa, pois é. É isso que te desanima.
É.
Então se você conseguir fazer 20 minutos já é bom. Se você fizer uma corrida então de 20 minutos, é tudo acabou. Você não precisa de mais nada.
Uhum. É, mas aí corrida de 20 minu corrida de 20 minutos vai levar um tempo pra eu conseguir, né?
Vai levar um tempo, mas pra que que você quer ir na academia, né, começar com uma coisa pesada? Você tem que começar com uma coisa leve. Às vezes isso também te desanima, você ter que fazer muito exercício pesado o corpo ele não tolera m assim, né, muita atividade. Então às vezes pra você, se você começar com uma caminhada, passar pra corrida depois, você vai querer até, por exemplo, comprar uns pesinhos, entendeu, pra pra fazer na hora que você chegar ou antes, entendeu?
Aham. <chuckles> É. Faz sentido mesmo. Aham. Aham. Ah, entendi. Hum. Já co Já começa, né, mudar, né?
Já começa a mudar.
Ah, boa. Olha, mas, enfim, achei interessante isso, viu. Eu vou vou testar aqui, vou tentar adaptar isso na minha rotina, e aí qualquer coisa eu te chamo de volta tá bom?
É. Tá jóia.
<chuckles> Obrigado, viu, até mais.
De nada, até mais.